É, e disse que aquele show, ele foi vendido em uma noi em um assim, abriu acho que abriu, tipo, 9 horas e à meia-noite já estava tudo acabado. Eu lembro que eu estava trabalhando, nessa época, eu traba trabalhava à noite lá, no Brasil
Aham. Sim e não parava. Aham.
e e tinha uma médica querendo comprar, e na hora que ela foi entrar na plata n-na plataforma, já não tinha mais ingresso, quer dizer, abriu às 9, meia-noite já não tinha um ingresso.
Aham. Já não ti No Uhum. Mas é. E e os ingressos eram caros, era para ir 800 reais um ingresso.
Ela falou: "Gente, mas isso é impossível!" Era. Super caro. E eles e eles e eles não quiseram fazer mais, né.
Uhum. Pois eles eu eu não sei o que acontece, mas eles poderiam ganhar muito dinheiro, se eles fizessem mais.
Mais show. Muito dinheiro, eles fizeram acho que 3 ou 4, e aí pararam. Eles não quiseram mais fazer, né, não sei porquê.
Uhum. Sim. É, eu achei inc achei interessante porque eu trabalho em um hotel, e o Xororó se hospedou esses dias no hotel que eu trabalho, aqui em Portugal. <chuckles> Foi muito legal. Ele veio com a mulher, e se hospedou lá. Muito querido, muito simpático. Baixinho, ele é tão baixinho. <giggles>
Hã? Ai, que legal, Xororó. E aí? Hã. Ele é baixinho?
Aham, bem baixinho.
<gasps> E a mulher dele é mais baixa ainda?
É, eles são quase da mesma altura.
É mesmo?
Mas são muito simpáticos. Pena que o Sandi e Junior não estavam lá, mas eles lá, já foi uma coisa bem legal, assim, de ver.

Olha, eu acho que mudou e muito, assim, né, porque hoje nós temos a facilidade, né, de encontrar uma música, tu tem, ali, o teu aplicativo, você consegue só buscar rapidamente, você encontra qualquer música que você quiser. E antigamente você tinha que comprar um CD, né, comprar uma fita, e
Aham. Uhum. E tem a a fita enrolava <laughs>
Uma fita enrolava, exato. Tinha que usar a caneta pra pra tentar descoisar ela, né.
<laughs> Ai.
Eu acho que e muitas vezes você comprava um CD, alguma coisa, por causa de 1 música que você gostava, né.
É verdade, né, é verdade, uma música ti é. E aí tinha o e hoje em dia voltou, eh, algumas pessoas gostam são daquele som de vitrola, né, aquele disco, né. Por quê? <chuckles> Eu eu não eu não entendo.
Então a tecnologia facilita isso. Exato, uhum, sim. Porque acho que tem mais qualidade, né, aquele é, aquele ah, os os vinis, eles, como é é um som mecânico, assim, né, você consegue colocar mais coisas que no no eletrônico não vai ter, né. Então tem realmente um som diferenciado, os discos de vinil.
Será? Hã. Hum.
Uhum. Eu lembro que eu fui, eh, eu lembro que eu fui recentemente na minha prima, que mora em Londres, e ela estava com um monte de vinil lá, e e aí ela precisava vender, né, e aí a gente foi lá em uma loja, e o cara também, a loja dele tinha imensos vinis, tinha muito vinil, porque as pessoas ainda compram hoje em dia.
É, voltou para o passado. <laughs> É, eu conheço. É. Uhum. E ain e é caro, né.
É, não é barato. Sim, e principalmente
Porque são raros. Existem pessoas que fazem coleção de vinil e vi eh, existem vinis caríssimos, caríssimos.
Sim, tem. Uhum, sim. E até questionei pra ele quais que vendia mais, assim, né, porque os que ela tinha, era mais dos anos 90, como eh, dos anos 80, era ABA, Pink Floyd, essas coisas, né. E ele disse que não, que esses já não vendem tanto, porque tem muito, né. Os que vendem mais são os dos anos 2000, anos dois mil e pouco, ali, que são esses artistas mais novos, assim, que fizeram em vinil. São esses que vendem mais, assim.
Né. Uhum. Aham. Aham. Olha! Hã. Olha que legal. E, eh, atualmente tem esses artistas, igual a Selena Gomez, agora tá lançando um um vinil.
Uhum.